Мгм, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела вас спросить, как вы справляетесь со стрессом на работе? Вообще, у вас стрессовая работа?
Ой, вы знаете, <chuckles> спасибо за такой вопрос, потому что на самом деле я работаю агентом по недвижимости. И казалось бы, да, там, а а какой, какой там, ну, особо стресс. На самом деле очень стрессовая работа.
М. Я представляю.
Да, потому что ты, получается, ты выступаешь третьим лицом между 2 очень эмоциональными сторонами, да, покупателем и продавцом. Соответственно, и ты как выступаешь 3 а, неким 3 человеком, третьей стороной, посредником, которая должна урегулировать. То есть, и бывает, э, ну, как бы это очень эмоциональные сделки, особенно там, когда это касается там покупки-продажи.
Мгм. Понятно. Пос да, посредником. М, да-да-да, поняла. Мгм.
И, э, люди переживают, потому что покупателю всегда кажется, что он переплачивает и где-то его обманывают. Продавцу продавцу всегда кажется, что его там, грубо говоря, да, там, обманули, недооценили. Да, он бы мог получить гораздо больше и лучше.
Да-да-да, да. Понятно. Недооценили. Мгм. Ну да, и всё срывается, да. То есть, получается, может сорваться сделка как бы.
Да. Конечно, конечно, бывает такое, что работаешь, работаешь, работаешь, там, а, несколько недель, да, с людьми, и в результате не закрываешь сделку, и ты, м, никогда не будешь твоя работа не будет оплачена. То есть это очень стрессово, на самом деле.
В любой момент. Мгм. Да. М-да. Ну, понятно, когда вы бюджет не можете спланировать точно, сколько у вас будет в конце, там, месяца, э Да, это стресс. И как вы справляетесь?
Мгм. Конечно. О да, да, вот. Я нашла для себя, значит, такой, а, вариант. Я за я хожу уже 9 месяцев, я хожу в тренажёрный зал. То есть для меня, вот, физическая нагрузка, да, и переключение. Э, ты, как бы, знаете, вот самое сложное ить сходить в тренажёрный зал- это выйти из дома.
Ну да, поняла. Дойти да д или доехать позже, особенно когда ты устал, встать с кровати, с дивана? Не, это сложно.
М-да. Да. М-да, абсо выйти из дома- это самое сложное. После того, как ты вышел из дома, в принципе, а, в зале уже, <clears throat> ну, бывает, конечно, моменты
Мгм. Как-то азарт включается.
Конечно, и ты уже пришла, ты уже занимаешься, там куча людей, которые тоже занимаются, да? Ты смотришь
Тоже да. А ещё есть куча людей с с подтянутыми телами, и ты как бы мотивирует
О да. М. Да, вдохновляет тебя. Да, картинка вдохновляет. То есть ты смотришь и думаешь: "М, я тоже так хочу". А, вот. И, э, в это мне очень помогает переключить с свой мозг от вот этой вот мыслительной жвачки, от какого-то, знаете, бывает, что такое: "Я не могу перестать об этом думать", то есть я постоянно ищу какие-то варианты.
Да. Правда. Мгм. Да да да. Н-да, конечно, жужжание- это вечный рой мыслей, тревожные мысли или просто какие-то планы.
Да, а, да, я М-да, абсолютно. И ты идешь в зал, и вот там, например, первые там 15-20, иногда 30 минут кардио, пока я делаю, то есть, э, уже тело начинает переключаться, то есть ты уже вынужден перейти на физику.
Мгм, мгм. Да. Да.
И, как правило, вы знаете, к моменту, когда заканчиваю тренировку свою, я всегда просто вылетаю воодушевлённая из тренажёрного зала. Уставшая уставшая физически, но довольная, да. И опять же, тот тот момент, я думаю, где-то на гормональном уровне, то есть, э, там, дофамины, эндорфины. Вот, а у вас как происходит? Мне интересно, у вас стрессовая работа, и как вы вообще справляетесь со своим стрессом, если он есть?
Мгм. Уставшие, довольные, да да да. Конечно. Да. <chuckles> Но вы выбрали сам самый лучший способ. Мне кажется, э, м. Физическая активность, говорят и психологи, и вообще все все, кто угодно, говорят, что если у вас какие-то особенно тревожные мысли, если вы волнуетесь, переживаете, переключите фокус внимания на физику. Можно задержать дыхание, например, чтобы из головы, а, на дыхание переключить внимание, и уже лучше, м.
Согласна. Согласна, да. Да. Да да. Так. Мгм. На себя, на тело. Мгм.
Да, на тело именно. Моя работа, ну, умеренно стрессовая. Я стараюсь н не стрессовать по жизни. Я преподаватель языков иностранных.
Отлично. Ой, отлично.
Поэтому бывает бывает, но я пытаюсь как-то, м
Вы работаете в школе или вы работаете со студентами? У вас уроки?
Нет, я на себя на себя на себя работаю.
Ой, отлично. То есть вы ещё и сами выбираете, с кем вы будете работать, а с кем, например, там, закончите отношения, правильно?
Да. Конечно, м. То есть специально жизнь так, эм, простраиваю, чтобы у меня был выбор. И от этого, конечно, легче. Но бывает просто выгорание, когда много говоришь, отдаешь энергию, вот.
Отлично. Устаёте от этого. А вот, кстати, вот вы ус устали. Ну, допустим, у вас нет стресса, да? Ну, не было стресса, но вы устали, да? Вот, от разговоров. Вот как вы себя расслабляете? <chuckles> Как вы отдыхаете?
Как я с этим? Мгм. Всё равно устала. Мгм. Прогулки по паркам, по лесу, природа, ам. Послушать там, э, пение птиц, посмотреть на реку. Вот такое помогает. Бег, а, или йога тоже помогает, и духовные практики.
Так. Ой, отлично. Очень классно. Вау, духовные, то есть, медитации, да, какие-то делаете?
Мгм, да, медитации слушаю, там, поющую, там, чашу, всё всякое такое. Я фи разное пробую.
Класс. То есть просто, мгм, включаете как бы на "Ютубе", ну, к примеру, да, и вот, э, рас расслабляетесь. Очень классно. Кстати, тоже иногда так делаю, пользуюсь этим перед сном, себе включаю, чтобы расслабить, потому что знаю я знаю точно, что есть определённый такой порог у меня, когда стресс может перейти уже в физические какие-то заболевания, там, уже, там, вплоть до температуры. И я стараюсь вот туда не доводить. То есть, если я чувствую, что я на грани, что <clears throat> мне нужен прям
Да. Мгм. Мгм. Да. Конечно, постоянно такое. Да. Мгм. Лучше его и не задвигать куда-то подальше в ящик, а просто адресовать его.
Да. Да, нужно прям реагировать сразу, потому что моё тело- это вот то, что я должна поддерживать в здоровом состоянии, иначе вообще всё остальное не имеет смысла. Никакая работа, никакие сделки и, в принципе, даже деньги, если ты лежишь, там, да, и болеешь, и у тебя
Мгм. Ну, потому что всё равно всё бренно, <chuckles> всё проходит. Самое главное- это сохранить здоровье.
Конечно, да. <laughs> Вот. А тело а тело остаётся, да, тела у тебя другого не будет уже. Всё. <laughs> Поэтому о нём нужно, м
1. <chuckles> А какие у вас бывают п психосоматические симптомы классные?
А вы знаете, психосоматика как у меня проявляется? Ну, вот последний раз я не знаю, в связи с чем, кстати. Очень интересно, я до сих пор не разгадала загадку, что со мной произошло. Мы были в отпуске, и очень классный у меня был отпуск, один из лучших, я могу сказать, в моей жизни. Мы путешествовали на <clears throat> доме, на этом, на motorhome, да, это это такое RV. Вот. Мы с ним мы проехали по побережью, от с юга на север. Это невероятная красота. Вообще, просто от белых песочных пляжей до
Мгм. Так. Мгм. Поняла. Так что же могло пойти не так?
снежных гор. Представляете, всё вот это вот, я не знаю, как у меня так, может быть, от количества впечатлений. В общем, я прилетела домой, и на следующее утро у меня всё лицо обсыпало просто какими-то красными, э, то есть как как, я не знаю, как, знаете, вот бывает такое, как, а, я не знаю, аллергия или, вот, витамины, когда <clears throat> когда очень много витаминов, вот, на лице, ну, у меня такая реакция была однажды в жизни, что на ли я не
Мгм. Ха. Ну да. Ну, когда печень не вывозит, она, получается, выбрасывает на кожу.
Возможно, видимо, да. И у меня всю кожу обсыпало, причём за 1 ночь. И я проснулась, я даже напугалась и думала, может быть, это какая-то ветрянка, хотя я болела. <laughs>
М. Ну, кстати, да, когда сразу и резко кажется, что всё, что-то очень серьёзное. Хм, интересно. Мож реально, может быть, от э, м, переизбытка впечатлений? Или вы когда были в отпуске, у э, не знаю, если была там какая-то болячка, да, пока вы были в отпуске, вы не хотели её, как бы, впускать в тело, а потом дома расслабились, и оно как
Да, стр так ст и и очень интересно. Наверное. <laughs> Держалась. Вот. Мне тоже показалось, что я, наверно, накопила определённый стресс на организм. И в отпуске я немножко, ну, позволила себе расслабиться. И, наверное, вот просто так случилось, что к моменту прилёта домой у меня, значит, вот это всё вылезло.
М. М-да. Мгм. А в а вы вы летели на самолёте домой. Ну, потому что, может, из-за, м, из-за радиации в самолёте, из-за того, что, п ну, из-за давления перегруз ударяет по иммунной системе, и тогда может как бы сломаться организм на какое-то время.
Да да, на самолёте я ле э Вот, кстати. Вот, кстати, вот, э, у меня тоже была такая версия, потому что я летела 6 часов и перелёт был достаточно комфортный. Но, <clears throat> видимо, я почему-то тоже думаю на самолёт. Вот, честно. Я я я никогда не обращала на это внимание, а это вот начала прям гуглить, искать, как бы есть ли кто-то ещё, кто сталкивался с такой проблемой. И нашла.
Мгм, мгм. У меня может простуда случиться, кратковременная, после самолёта.
Вот, ви видите, а, и нашла, да. Ну, когда ищешь, всегда найдешь, да. То есть и нашла много информации <chuckles> о том, что, да, люди сталкиваются вот именно, а
Иммунитет. Мгм. М, ну, это, возможно, это что-то психосоматическое, а может, и нет. Тут не угадаешь.
Похожие проблемы, да. А может быть, просто да. <clears throat> Ну, как-то вот стресс всё равно, конечно, сказывается, но совсем без стресса жить, а, наверное, невозможно. Как совсем без стресса?
М, в наше время нет, я думаю.
Я думаю, что нет, потому что мы все, да. И пусть там будет <clears throat> офисная атмосфера, да, или вот, а, как, м, я не знаю, как, м, я, например, у меня нет офиса конкретного, и у меня нет босса, у меня нет начальника, я сама строю свой бизнес, и у вас также, да. Вы сами мы сами решаем, с кем работать, с кем не работать. И всё равно, как бы, да, у нас, э, ну, ст стресса меньше, хотя меньше стресса в св в этой свободе, наверно, всё-таки, чем
Мгм. Ну да, мне тоже. Мгм. А, ну, когда ты ещё несёшь ответственность сам за себя, и эт это, др это другой стресс. Ты боишься, там, за будущее, потому что не не некому платить тебе зарплату, у тебя нет фиксированной какой-то ставки. Да, а вдруг у меня там не будет дохода. Тоже, ну, опять, это, э, страх за будущее, это 1 из самых, э, распространённых. И он, естественно, где-то там на подкорке есть.
Да. Да, стабильности. Да. Скорей всего. И, наверно, да, это естественно для человека. Да, успокоить просто свой ум, что, в принципе, как бы всегда справлялась, и почему, в чём причина, почему сейчас нет, да? Только будет всё лучше. <chuckles> На настраивать.
Духовные практики помогают. Мгм. Ну да, если у тебя, если что, там друзья, кто поможет, ты никогда не останешься один, а если нет никого, то ты есть у себя.
Так. То ты сам есть у себя, конечно. И вообще хотелось бы дойти до такой, наверно, э, нэ как сказать, до такого уровня, когда ты уже сможешь чувствовать себя стабильно. Но это нужно, наверно, определенную финансовую подушку иметь, и когда ты уже сможешь помогать другим. Вот я бы, например, очень хотела. Для меня это прям такая цель, э, свобода, чтобы я вот чувствовала себя. Но я даже, честно сказать
Вот это вот помогает. Мгм. Да.
М, не могу сказать, какая сумма это будет, потому что мне кажется, с доходами и расходы растут, поэтому тут сложно сказать.
Ага. Н-да, сейчас расходы очень сильно растут. А вы говорите м, вы имеете в виду, а, благотворительность или помощь, э, своим родственникам?
Вы знаете, хотя бы начать со своей семьи, хотя бы начать со своих детей, со своих родителей, помочь им. Вот, то есть, находиться в таком состоянии. Э, не то что отдавать последнее, да, а именно, вот, состояние изобилия. То есть, у тебя настолько всё уже, всего достаточно, да, и, как бы, что ты можешь спокойно как-то там делиться, помогать своим детям. Да.
Ну да. Мгм. Пошэрить <chuckles> богатство.
И да, не то, что да и ещё.
Ну, подарки, э, просто делать своим родным какие-то, да.
Подарки, какие-то, да, да, какие-то подарки, какие-то им, может быть, помогать где-то, да, отпуска или там какое-то дополнительное обучение детям оплатить, если им необходимо там, а, ты можешь это позволить, и как бы, и это не не не не поставит тебя в позицию стресса опять. То есть это очень важно.
Мгм. Отпуск. Мгм. Да. Мгм. Ну да, не ударит по карману, как будто ты последнее от себя отрываешь, а просто должен. Тогда это, думаю, а, приведёт к каким-то психосоматическим проблемам рано или поздно.
Да. М, да-да-да. Да, нужно, конечно, нужно себя как-то беречь в этом плане и со стрессом справляться, м Вот. Есть ли у вас какие-то моменты? А, ну, вы мы обсудили с вами медитации. Вот. Может быть, распорядок дня, может быть, ваш сон на там как-то влияет тоже на уровень стресса.
Мгм. Мгм. А, как можно больше спать, а, <chuckles> и для меня важно не вставать очень рано. Я не могу вставать даже в 7 утра, для меня это очень рано. То есть 8 утра- это, а, самое раннее, когда я могу встать, а лучше 8:30, 9, э, чтоб мне было комфортно. И я стараюсь вот не назначать уроки на утро раннее, примерно, то есть с 9 начинать. И это мне помогает, то есть я не стрессую, когда иду спать, потому что знаю, что не нужно вставать.
Так. Так. Так. Утро. Так. Мгм. Ну, вот. Вот, кстати, это тоже очень классный пример. Вы сейчас сказали, и я тоже об этом задумалась, что я очень много лет жила в таком строгом режиме, что у меня дети в школу ездили, мне нужно было вставать очень рано, особенно, там, высшая школа у них вообще начиналась в 7:20 утра. Начиналось уроки 7:20 утра начинались.
Мгм. Ну да. Довольно-таки рано. <chuckles> Это да, нужно встать.
Очень рано. И мне Это нужно вставать рано, их вести. И то есть я была к этому тоже процессу привязана. И детей тоже было всегда жаль. Ну, как бы я старалась не подавать виду, <laughs> но, честно, я не представляю.
Ребёнку. Мгм. Ну да, я в 7 в 7 утра вставала еле-еле, когда в школе училась. Э, 20 лет тому назад.
Вот, а здесь они встают, да, они встают в 6:30, шесть двадцать, в зависимости от того, там, что им надо сделать, и едут в школу. Честно говоря, я каждый день их провожала в эту школу, возвращалась домой и приходила в где-то часа 2 ещё приходила в себя. То есть, ну, и нужно там кофе, проснуться, а дети бедные должны уже сидеть там, учиться, включать свой мозг. То есть, ну.
Мгм. Ну да. Мгм. Ну да. Ну, им как-то полегче же, они молодые. <chuckles>
Ну, вы знаете, как бы подросткам не легче. Я думаю, вот, кстати, вот, м подросткам не легче, да. Им нужно, им именно, кстати, мне кажется, вот в подростковом возрасте нужно гораздо больше сна, чем вот даже вот старикам, потому что, да, потому что они растут, и у них вот это, а, им намного сложнее. Вот так вот их, конечно.
А потому что они растут, кстати. Они много спят. Да. Да. Мгм. Да, слышала про это, что не нужно ругать своих детей за то, что они много спят, если им там больше 10 лет. Резко начали много спать. Это просто рост.
Да, да. Да. И это, кстати, правда. Да, ну, пока вот школы строят режим как-то вот исходя из каких-то других, наверно, показателей, я не знаю, дороги освободить как-то. Не исходя из потребностей подростков, это точно, потому что начинать обучение в семь двадцать.
М, тогда стресс. Мгм. Наверное, это потребности, э, взрослых, которые рано встают там в Америке. М, например.
Или просто, да, или просто, да, или просто вот дороги разгрузить, чтобы вот все школьники же, они же уже на машинах здесь ездят, поэтому.
Да. Ха, точно. Ну ладно, хоро хороший был разговор. Спасибо вам большое. Мгм. Да, до свидания.
Поэтому да. Просто си взаимно. Было очень интересно, спасибо вам. До свидания.